<chuckles> Tapi kalo misalnya untuk Mbaknya, eee, sendiri, pernah nggak, eee, Mbak atau misalnya keluarga pilih makanan siap saji karena emang sibuk, atau males, eee, masak gitu loh dan kenapa gitu?
Mhm. Gimana? Mmm, oh, iya. <chuckles> I iya, iya sering, sih, Kak, heeh, biasanya eee, kalau lagi sibuk banget atau kitanya eee, semuanya lagi capek gitu, kan, kayak nggak ada, nih, yang, eee, sempet masak gitu. Nah, nantinya kitanya ini kayak sepakat ya udah beli aja gitu, nanti dimakan bareng gitu atau enggak mungkin kalau semisal lagi ada, eee, acara keluarga gitu, heeh, nah biasanya, kan, eee, kayak yang repot banget, yang bener-bener ngundang eee keluarga besar gitu, eee, biasanya memang, eee, kitanya masak sendiri, sih, tapi kalau, eee, semisal eee, bener-bener kayak sibuk atau, eee, memang lagi males masak aja, hmm, biasanya kitanya pesen, sih, kebanyakan pesen, sih, memang Kak.
Mhm mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mmm, mhm mhm. Iya iya, sih, sama juga kalau misalnya saya, sih, emang pernah juga, jadi kayak emang rasanya hampir semua keluarga juga kayaknya pernah, deh, gitu, ya, misalnya pada pas, eee, capek setelah seharian kerja atau sekolah gitu dan enggak ada energi buat masak, ya, atau misalnya pas lagi buru-buru gitu, eee, makanan siap saji itu jadi, eee, pilihanlah cepat yang praktis gitu lumayan. Heeh. Tapi biasanya setelah itu ada kayak emang rasa ada kue karang kurang puas, sih, kalau saya.
Mmm. Betul, iya. Mhm. Mhm. Iya betul. Iya betul. Heeh. Iya. Mhm. Iya, membantu juga, ya, Kak? Oh, kenapa, tuh, Kak?
Apalagi kalau misalnya dibandingin sama makan makanan rumah yang emang lebih sering kita bareng-bareng gitu loh, heeh, cuman, ya, sekali-kali, sih, nggak nggak masalah, kurang puas, tuh, lebih ke momennya Mbak, yang nggak dapet itu. Momen pas emang kecuali kalau misalnya udah bosen gitu, pengen kali-kali makan beli itu mungkin nggak pa nggak masalah gitu. Sekali-kali. Itu aja, sih.
Mhm. Mmm. <tsk> Kurang puasnya di mana, nih, Kak? Mhm. Oh oh, gitu. Mmm. Mmm, berarti, eee, oh, berarti Masnya ini, ya, lebih lebih suka, eee, makanan, eee, rumahan gitu daripada, eee, siap saji gitu ya, Kak?

Heeh. Di, eee, akhir pekan kayak gini biasanya santai aja sih Kak, heeh, paling, eee, cuma nonton gitu atau, eee, makan gitu paling.
Nah, nonton, santai-santai, gitu ya. Heeh heeh.
Heeh, sambil makan gitu. Kakaknya gimana?
Iya iya. Saya juga sama sih, nggak, apa, nggak
Mhm.
nggak, eee, banyak kegiatan, coba paling cuma rileks-rileks aja, biasa gitu loh, hari Minggu santai-santai. Heeh, sama mungkin beli-beli makanan, makanan gitu lah, makanan-makanan yang emang saya suka gitu loh. Makanan cepat saji gitu, ataupun ngemil-ngemil, gitu. Mhm kalau Mbaknya sendiri gimana Mbak, suka ngemil juga nggak atau makan gitu?
Heeh. Mhm. Ah gitu. Iya karena ini santai mhm? Oh iya. Oh iya. Mmm, iya karena ini lagi. Mmm. Mmm. Iya suka suka banget, heeh. Apalagi, eee, kalo lagi santai gitu, pasti biasanya apa ya, kayak, eee, nggak kerasa gitu kalo lagi nyemil biasanya, sambil nonton apa gitu, tiba-tiba, eee, udah habis aja gitu.
Mhm. <chuckles> Suka ngemill apa Mbak biasanya?
Mmm, banyak sih Kak, eee, bisa, eee, dari makanan cepat saji gitu, atau biasanya dari buah juga bisa heeh. Banyak sih Kak biasanya yang dimakan di aku.
Mhm. Oh, iya iya. Eh, ngomong-ngomong makanan cepat saji nih ya Mbak ya, eee, kan makanan cepat saji itu emang udah lumayan banyak ya, di sekitar kita gitu loh. Eee, bahkan ya, eee, mak beberapa makanan kita tuh, kayak emang tergantikan lah ya, sama si makanan cepat saji ini, gitu loh. Heeh, kalau menurut Mbak tuh, eee, Mbak setuju nggak kalau misalnya si makanan cepat saji ini tuh, emang agak-agak ngerusak, eee, budaya makan kita gitu, terutama bareng keluarga?
Mhm, gimana? Mmm. Mhm, banyak banget sih nih. Mmm. Mmm. Mmm, iya betul. Mmm, gimana? Mmm. Mmm. Oh. Mmm, gimana ya kalau di aku antara setuju dan tidak setuju sih Kak, soalnya, eee, gimana ya kalau di aku kan, makanan cepat saji ini eee, kayak nggak melulu, eee, kitanya makan sendirian terus di luar atau gimana, kadang biasanya, eee, kalau aku, eee, makanan cepat saji juga bisa kayak aku nya pesan terus, eee, nanti kita, eee, makan bareng sama keluarga gitu sih Kak. Jadi jadi antara, eee, setuju dan tidak setuju sih, eee, kalau merusak atau enggaknya gitu. Kalau Kakaknya gimana nih?
Oke oke. Heeh heeh. Mhm. Iya ya ya ya ya. Kalau saya sih betul, jadi kayak emang, eee, ya dalam beberapa hal saya setuju gitu loh, eee, makanan siap, eee, saji itu memang memudahkan ya, kalau misalnya untuk kita pastinya. Apalagi kalau misalnya semua anggota keluarga tuh lagi, eee, sibuk gitu loh. Ini kan nggak ada pilihan lain mau
Mhm. Mhm. Mhm. Iya. Mhm. Nah iya betul banget tuh Kak.

Hah, rasanya?
Eee, ada alasan, eee, tersendiri gitu mungkin, eee, kenapa, Kakak, lebih suka gitu, eee, makanan rumahan daripada, eee, makanan siap saji gitu?
Sebenernya sih lebih ke ya kebersamaannya itulah itu sih eee, apa misalnya rasa yang emang, eee, be kalau makan makanan, eee, cepat saji mah kan emang kita udah tahu rasanya kayak gimana ya tapi kalau, si, eee, makan makanan keluarga mah biasanya suka di ada yang request mau bikin apa.
Mmm. Mmm, gitu. <chuckles> Ah, oh. Oh, berarti ya.
Terus, eee, hari ini gitu.
Mmm, iya menarik banget, heeh.
Buat dibikinin sesuai dengan, eee, selera yang, eee, kita suka, eee
Oh oh iya ya setuju banget sih ya, heeh.
makan gitu tiap eee, tiap harinya gitu terus, eee, ya di beberapa, eee, waktu juga kan, kita, eee, kadang, ngebantu gitu ngebantu untuk, eee
Mmm, iya. Mhm. Mmm.
apa ngebantu orang tua gitu disitu untuk, eee, nyelesaiin makanannya gitu atau ya sekedar, eee, kita
Iya. Ya. Oh. Mmm, oh ya ya.
eee, apa, milih siapa yang mau, eee, cuci piring setelahnya gitu, tuh kan kayak emang ada momen ya kalau misalnya makanan cepat saji kan karena langsung, buang aja gitu loh, heeh, tapi itu sih pengecualian ya kalau misalnya lagi capek ya, jangan dipaksain banget.
<chuckles> Oh, oh berarti mmm, ya ya. Oh. Heeh. Iya, iya betul banget, Kak, aku juga sebenernya, eee, lumayan setuju sama, eee, ini sih apa, pendapat, Kakak, tentang, eee, makanan rumahan gitu soalnya, eee, kalau aku kan, eee, kayak, eee, antara 50-50 gitu, di makanan rumahan atau siap saji cuma kalau semisal, eee, lebih milih, makanan rumahan atau makanan siap saji, eee, aku memang lebih milih makanan, eee, rumahan sih ya, Kak, soalnya, eee, ini sih apa ya, kayak pertama, eee, ada nih apa iya, beberapa makan bahan makanan yang memang, eee, seharusnya aku hindari gitu entah itu dari penyedap rasa atau apa gitu biasanya kan, orang-orang rumah pasti udah jauh lebih tahu gitu jadi, eee, kitanya pasti kalau masak kan, lebih berhati-hati gitu, heeh, nah kalau semisal makanan siap saji gitu kan kebanyakan, eee, kita gak bisa banyak request ya, Kak, gak bisa banyak, eee, kayak ngatur-ngatur, eee, ini itu kebanyakan kan dari, eee, mereka udah kayak udah jadi gitu, jadi, eee, lebih susah sih kalau aku memang, eee, milih makanan rumahan paling karena itu sih kayak, eee, alasan alasan kesehatan terus sama, eee, alasan, eee, gimana ya kayak kebersamaan sama keluarga gitu.
M Iya iya ya. Mhm.